Yani, burada aslında alınabilecek bir sürü önlem var, eee, ama en uygulanabilecek ve kendimin de yaptığım aslında 3-4 eee, somut örneği söyleyebilirim. Eee, bence 1.'si kesinlikle, emm, e sebze ve meyveleri yıkarken akıtılan sulardan 1 tanesi. Eee, yani
Hı hı. Tabii, çok memnun olurum. A, o nasıl oluyor?
Eee, meyve ve sebzeleri aslında kâsede yıkamak ve daha sonra bizim aslında kirli diye değerlendirdiğimiz su içerisine toprak belki birkaç tane börtü böceğin olduğu su ve bunu aslında evdeki çiçeklerin sulanması için kullanıyor olmak belki ilk başta çok bir şey ifade etmese de uzun vadede aslında kaç kâse, eee, belki de leğen dolu suyun, eee, geri dönüştürülmesi anlamına geliyor.
Hıı. Hı hı. Tabii. Değil mi?